Ja, hallo, du, hast du gerade mal so ‘n bisschen Zeit? Ich wollte mich mal so ‘n bisschen ausjammern und zwar <laughs> ja, das ist super, danke. Ir Irgendwie schaffe ich‘s überhaupt nicht, äh, abends mal aufhören zu essen. Also, irgendwie finde ich mich abends immer so auf dem Sofa wieder und, äh, ja, dann schaue ich irgendwie so ‘n bisschen Fernsehen und dann merke ich, also meine Hand ist schon wieder in der Chips-Tüte und eigentlich hatte ich mir den ganzen Tag über vorgenommen, ich möchte abends gar nichts essen. Ich weiß, das ist nicht gut für mich und, äh, aber ich schaffe es irgendwie nicht von diesem Laster, ja, loszulassen und
Ja, na klar. Für dich immer. <laughs> Mhm. Mhm. <chuckles> Okay. Mhm. Mhm. Mhm.
ja, wollte ich dich mal fragen, ob du da vielleicht irgendwelche Ideen hast, wie ich so selbst mich überwinden kann, dass ich, ja, nicht immer wieder zu dieser Chips-Tüte greife?
Mhm. Also erstmal, um das alles so ‘n bisschen besser zu v oder verstehen zu können, ähm, sind das bestimmte bestimmte Situationen oder bestimmte Gefühle, die das irgendwie triggern? Also, du hast ja gesagt, so wenn du abends halt so auf der Couch sitzt, äh, einfach, ist das für dich da ‘ne Art Entspannung, dass du dann ja, dass es eben nicht reicht, die Beine hochzulegen und was zu schauen, sondern dass du eben irgendwie immer was zu kauen brauchst oder was gen was löst das genau aus? <chuckles>
Mhm. <giggles> Ja. Ja, genau, also was löst das genau aus? Also, es ist wirklich so, dass es <laughs> ja mittlerweile echt schon automatisch geht. Also, irgendwie kr fangen so abends, die, äh, nach dem Abendessen also ich bin eigentlich satt und, äh, ich bräuchte nichts mehr essen. Ich b habe jetzt keine Hungergefühle, aber es ist echt automatisch so, dass ich denke, ähm: „Ja, da ist doch noch die Chips-Tüte im Schrank. Also <laughs> ich möchte jetzt echt diese Chips haben und da zugreifen.“ Äm, ja, klar, es ist so, ähm, dieser 1. Chips im Mund, das ist irgendwie so schön crunchy und ja, auch so salzig und so. Das ist vielleicht irgendwie, ja, so ‘ne Belohnung, würde ich sagen. Aber mhm. Ich esse dann einfach immer weiter, ich kann dann auch irgendwie nicht aufhören. <laughs> Also
Mhm. Mhm. Mhm. Hm, okay. Mhm. Mhm. Ja. <laughs> Okay. Mhm. ja? Mhm, okay, okay. Also wenn du sagst Belohnung, hat das vielleicht was damit zu tun, dass du, ja, ‘n stressigen Alltag hast, dass du dann irgendwie sagst: „Boah, ich brauche das jetzt und ich ich ich äh, ich darf das jetzt auch und ich gönne mir das jetzt“, obwohl du eigentlich weißt, eigentlich sollte ich's nicht“. Also, bist du schon eher gestresst über den Tag, dass du dann abends das einfach dass dein Körper das richtig verlangt, um runterzukommen?
Mhm. Ja, genau, also das ist das ist, äh, super, wie du <chuckles> wie du das jetzt beschrieben hast, um runterzukommen. Ich glaube, das ist es. Das muss nicht nur so ‘n stressiger Tag sein, ähm, wo ich mir dann abends denke: „Ja, jetzt jetzt habe ich's mir verdient“ oder so. Es kann auch ‘n ganz langweiliger Tag sein, aber es ist irgendwie so, der Tages-Abschluss für mich, ne? Also, jetzt ist der Tag beendet, bald kann ich ins Bett gehen, aber jetzt noch so ‘n bisschen was für mich tun, einfach so aufm Sofa sitzen und vielleicht ‘n Buch lesen oder Musik hören oder auch einfach nur so auf dem iPad rum scrollen, aber ich brauche meine Chips dazu, <giggles> um wirklich so den Tag dann, äh, für mich abzuschließen und und runterzukommen, also oder oder bettfertig zu werden in Anführungsstrichen, sage ich mal. <laughs>
Mhm. Mhm. Ja. Okay. Okay. Mhm. Mhm. Hm, hast du schon mal beobachtet, dass du, äh, so je nach je nach Stress-Level, sage ich mal, wenn du dann wirklich, wirklich stressigen Tag hattest, dass du dann zu noch mehr Chips oder vielleicht zu auch Schokolade und so greift, und dass, wenn das eher so ‘n ja, ruhigerer Tag war, dass es dann ‘n bisschen weniger ist oder ist es immer irgendwie das gleiche Level?
Mhm, also ich denke, wenn ich wirklich super gestresst bin, also, wenn irgendwas ansteht, wenn ich irgendwelche Termine, ja, schaffen muss und so, also irgendwie die Arbeit abgeben und, ähm, ich habe wirklich so ‘ne Woche Stress, um mein Projekt fertig zu machen oder so, dann habe ich gar keine Zeit, um an Essen zu denken und dann denke ich auch nicht an Snacks, dann bin ich irgendwie so, dann brauche ich gar nichts. Und dann dann brauche ich auch abends nicht so meinen Snack. Also, dann, äh, geht‘s mir eher so ich habe überhaupt keinen Hunger, ich kann auch gar nichts essen, also irgendwie weigert sich dann bei mir alles irgendwie was zu essen. Da muss ich mich daran erinnern, dass ich wirklich mal zwischendurch wenigstens ‘n bisschen gesunde Nahrung zu mir nehme, aber dann habe ich auch keine Lust auf Snacks. Aber es si sind eher so die normalen Tage, also vielleicht, ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Okay. Hm.
Also, wo ich nicht ganz so gestresst bin, aber, ähm <chuckles> ja, wo ich, ähm, auch nichts anderes zu tun habe. Also
Okay, okay, interessant. Wenn dann bei manch oder bei den meisten ist es ja so, dass wenn die so 'n richtig, richtig stressigen Tag hatten. Und manchmal ist es ja auch so unbewusster Stress, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, schlechte Nachrichten hört oder ja, zu viel Tagesschau, zu viel Punkt 12 und zu viel, was nicht alles guckt, dann ist das manchmal auch unbewusster Stress, dass die Menschen irgendwie dazu, ja, verleiten lässt, abends mehr zu snacken und einfach sagen: „Boah ne, für mich ist die Welt gerade mal kurz in Ordnung mit meinem Stück Schokolade und mit meiner Chipstüte.“ Ähm, das ist ja eigentlich meistens so, dass das so der Stress ist, aber das ist bei dir sogar passiert, wenn du eigentlich weniger gestresst bist, das ist schon interessant. Ähm, aber das ist schon mal gut, dass wir das rausfinden, dann können wir von da aus irgendwie arbeiten, also <laughs> Ja. Mhm.
Mhm. Ja. <chuckles> <laughs> <laughs> <laughs> Ja, ja, genau. Also, ich vielleicht ist es auch einfach, ja, die dieser Geschmack oder so, und ich muss sagen, es ist auch so 'ne Sache, die ich schon so aus Kindheitstagen mit mir mitschleppe, mit diesen Chips. <laughs> Also, äh, ich durfte so früher halt, äh, kaum Süßigkeiten haben. Das war irgendwie alles so weggesperrt und und abends <laughs> abends bekam ich dann so mein kleines Schüsselchen mit vielleicht so 10 Chips drin. Und und ähm, ja, klar, also, jetzt muss ich mir nicht so 'ne kleine Schüssel abteilen, ne, aber ich habe es mir halt ins Erwachsenenleben irgendwie mitgenommen. Jetzt darf ich mir meine Chips in unbegrenzter Menge selber kaufen, so viel ich will, ne? Und und
Mhm. Okay. Okay. Mhm. <laughs> Okay. <laughs> <laughs> <laughs> Okay, ich verstehe. Das ist dann so 'n bisschen Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, wo der Engel sagt: „Nein und hör doch auf deine Mama, was sie damals immer gesagt hat, früher immer gesagt hat.“ Und der Teufel sagt: „Nein, du bist jetzt dein eigener Herr. Du kannst machen, was du willst. Also, gönn dir das.“ Und das Engelchen sagt: „Nein, aber das ist doch deine Gesundheit und das hör doch auf Mama.“ <laughs> Ja.
<laughs> Ja, <laughs> ja. Mhm. Ja, ganz genau. Also vielleicht ist es wirklich, also, <laughs> kommt durchaus so aus der Kindheit, wo ich mich wahrscheinlich geärgert habe: „Ah, jetzt sind meine 10 Chips schon wieder weg.“ Und jetzt bin ich erwachsen, ich bin Herr meines eigenen Lebens und kann mir mir halt die Chips-Mengen zuteilen, wie ich es möchte <laughs> und mache es dann großzügig und ärgere mich nachher. <laughs>
Mhm. Ja. Mhm. So ist es. Mhm. Genau. Genau, das ist nämlich das Problem, das Großzügige. Also, ich denke, dass, ähm, es also, äh, keine Veränderung funktioniert, wenn man die radikal wenn man da radikal vorgeht. Also, dass du jetzt sagst: „Beim nächsten Einkauf, da kommt gar keine Chipstüte in meinen Einkaufswagen.“ Ja, das funktioniert nicht, weil dann wirst du immer frustrierter. Dann hast du beim nächsten Einkauf doppelt so viel Chipstüten in deinem Einkaufswagen, von daher funktioniert das schon mal nicht. <laughs> Hm, was ich dann raten würde, wenn da vielleicht 3 drin landen beim wöchentlichen Einkauf, dann sagst du vielleicht beim nächsten Mal: „Okay, nur noch 2.“
Mhm. Ja, ganz genau. Mhm, mhm. Ganz genau, so ist das auch. Mhm, mhm.
So und wenn das funktioniert weil du motivierst dich dann ja auch irgendwie selber, wenn du sagst: „Boah, ich habe das jetzt geschafft. Boah, wie krass.“ Und beim nächsten Einkauf muss ja nicht die Woche danach sein, kann ja auch die nächsten 3 Wochen danach sein, sagst du: „Boah diesmal packe ich nur noch 1 Chipstüte da rein.“ Und dann wirst du ja immer irgendwie stolz auf dich. Also, ich ich würde nicht sagen, dass du darauf komplett verzichten musst, weil, wie gesagt, es ist auch es ist 'n Genussmittel. Und wir s wir sind Menschen, wir wir brauchen auch mal Genuss in diesem stressigen Alltag und mit diesem ganzen Kram, was so passiert. Von daher du ich finde das gut so, dass man sich abends auch mal was gönnt. Und wenn's schon gemütlich ist abends auf der Couch, dann macht man sich halt noch gemütlicher, weil warum nicht? <laughs> Von daher finde ich das total gut, wenn man abends auch mal snackt. Ähm, das einzige natürlich: die Menge macht's natürlich wie bei allem. Ähm, von daher das vielleicht 'n bisschen zu reduzieren erstmal. Und wenn du dann merkst: „Boah, das klappt echt ganz gut“, dann wie gesagt, reduzierst du immer mehr, so dass du jetzt nicht ganz darauf verzichten musst, aber dass halt du weniger konsumierst.
Ja. Ja. Mhm. <laughs> Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. Ja, ja, das klingt gut, das sollte ich wirklich mal versuchen. <chuckles> Vielleicht sollte ich es mir doch wieder in so 'ner Schüssel dann auch abteilen <chuckles> und mir dann denken: „Also jetzt ist wirklich genug.“ Weil i ich muss ja auch zugeben, man man wenn man so die ganze Tüte hat, man verliert ja irgendwie so den Überblick auf die Menge und man ja, ich ich achte ja auch nicht wirklich drauf. Also, wenn ich dann jetzt zum Beispiel vorm Fernseher sitze, dann bin ich konzentriert auf die Sendung und greife da so nebenbei immer in die Chipstüte und wundere mich dann <laughs> am am Ende des Abends, dass schon wieder 'ne ganze Tüte weg ist. Ja, vielleicht könnte ich mich da wirklich so 'n bisschen überlisten, wie du gesagt hast. Also die Menge reduzieren und dann <chuckles> habe ich wieder
Mhm. Ja. Absolut, absolut. Ganz genau. Mhm. Total. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Richtig. Richtig, erstmal die Menge im Einkaufskorb reduzieren und dann eben auch, ja, die die Menge dann abends. Also wie gesagt, man fängt vielleicht auch mal mit mittleren Schüsseln an und sagt: „Okay, das, was Salz drin ist, das esse ich.“ So, und dann 2 Wochen später, dann machst du halt 'ne kleine Schüssel. Und wenn das funktioniert, dann es ist ja auch 'n bisschen man ist ja auch so 'n bisschen stolz auf sich selbst, wenn man irgendetwas schon länger vorhat, aber irgendwie klappt's nicht, und dann irgendwann klappt es dann. Und dann freut man sich irgendwie, dass man das selbst geschafft hat, ohne jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendwo 'n Ratgeber zu lesen, bei Google oder in Therapie zu gehen oder was auch immer. Also, bei so schlimmeren Sachen, sage ich jetzt mal. Wenn man das irgendwie so selbst schafft, dann f fühlt man sich ja auch irgendwie direkt 'n bisschen größer und man wächst so 'n bisschen, also, irgendwie, nicht. <chuckles>
Mhm. Ja. Ja. <laughs> Ja. Genau. Ja. <laughs> Stimmt. <laughs> Stimmt, also so wie du das jetzt beschreibst, hört sich das ganz toll an. <laughs> Soll heißen, ja, das das möchte ich auf jeden Fall dann mal empfinden, dass ich mal wieder stolz auf mich sein kann. Ich habe mich und meine Chipssucht quasi <chuckles> so 'n bisschen überlistet und ich weiß, ich fühle mich dann auch besser, wenn ich's mal geschafft habe. Und <chuckles> ja, und, ich ich glaube, es ist auch wirklich so 'ne Art Sucht. Also, es ist schwer, davon v wegzukommen, und, <chuckles> ähm, ja, man muss wirklich so ich müsste wirklich so den inneren Schweinehund mal überwinden. Und ich glaube, wenn's mal einmal klappt, dann könnte es tatsächlich so sein, dass es mir dann leichter fällt, auch an den nächsten Abenden, ähm, <laughs> ja, weniger zuzugreifen. Mhm.
Mhm. Richtig. Mhm. Genau. Ganz genau. Mhm. Mhm, ja, so ist es. Genau. Ja. Da bin ich sicher. Da bin ich mir sicher. Momentan scheint das so als irgendwie als werden diese Chips als wenn diese Chipstüte dich bestimmt. Aber nein, nein, nein, du musst das umdrehen. <chuckles> Du sagst zu der Chipstüte: „Na na na na na na nein. Ich bin hier der Bestimmer und du bestimmst hier nicht über mich und ich jetzt sind meine Regeln. Die ganze Zeit waren es deine Regeln. Jetzt aber ich will das jetzt nicht mehr. Das ist schlecht für meine Gesundheit.“ Und jetzt sagst du mal zu der Chipstüte: „Boah, ne!“ Auch wenn's total bescheuert klingt, sprich einfach mal mit der Chipstüte und sage: „Ne, du, heute nicht! Heute bestimme ich, dass du heute in der im Schrank bleibst. So.“ Also, auch mal so 'n bisschen was wenn es irgendwie komisch oder bekloppt klingt, das vielleicht mal tatsächlich so machen, sich das selbst zu suggerieren, sich das wirklich einzureden: „Oh, ich brauche das eigentlich gar nicht. Warum brauche ich das jetzt?“ So. Ja, das wäre, glaube ich, mal 'ne gute Übung tatsächlich, auch wenn es zu Anfang vielleicht 'n bisschen merkwürdig erscheint oder so. <laughs>
Mhm. <laughs> <laughs> Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, klasse. Mhm, mhm. Ja. <laughs> Ne, auf jeden Fall, das hört sich richtig gut an. Das habe ich bisher noch überhaupt nicht probiert. Also meine Chipstüte quasi so 'n bisschen zu personifizieren und dann tatsächlich mit ihr zu reden und i sie so 'n bisschen in die Schranken oder in den Schrank zurückzuweisen oder vielleicht, äh, ja, dann besser gleich ins Einkaufsregal. Also, das klingt klasse. <laughs>
Mhm. Ganz genau. <chuckles> Ganz genau. <chuckles> In den Schrank, ja. <laughs> Das wäre natürlich noch besser. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg bei. <laughs>
Ja. J ja, super. Danke für deine Unterstützung. Ich glaube, jetzt kann ich das 'n bisschen besser angehen. Danke dir.
Ja, sehr gerne. <chuckles>